Tabii, tabii. Orada zaten, eee, çok ünlü bir, eee, pizzacı var. O, eee, yani, 1 saat falan sıra bekliyorsun zaten. Eee, sıra sıradan sonra ya içeride ya da dışarıda yiyebiliyorsun. Eee, fiyatı da uygun hatta €6'ydu en son, eee, margherita. He he, yani, klasik margherita. ama e yani, başka bir şey yi yiyemezsin zaten, o kadar güzel güzel ki, yani, 2 tane malzemeden oluşabilecek şey bu kadar eee, çok ilginç! Eee, onun haricinde ben şey de seviyorum, eee, 4 peynirli seviyorum genel olarak. D eee şey, ımm, di He he. Bir de diavola seviyorum. Eee, üzerinde
I hı. Anladım. Hı hı. Hıı. Gerçekten mi? <chuckles> Anladım! Anladım. Hıh. A, ben de çok severim! 4 peynirli pizza gerçekten güzel bir e ı O, acılı olan mı?
Eee, acılı evet. Üzerine 'nduja diye bir 'nduja diye bir, eee, Kalabriya'dan, eee, acı bir sos koyuluyor ve, eee, salame piccante dedikleri de bir tane sucuk oluyor, domuz sucuğu. O şekilde, eee, gayet sevdiğim bir tat
A I hı. A, ilginç! Hı. Acılı bu. Hı hı, hı hı. Diavoli zaten şeytan mı demek? Böyle bir anlamı var, değil mi?
A, hiç düşünmedim! Napoli. Eee, poli zaten çoklu demek, na bilmiyorum belki başka bir di iii, şeyde, işte, Latince
Sanki böyle bir anlama geliyor. Dia Dia Diavola dedin, değil mi? Diavola piz şeyin a I hı. Evet, şeytan demek, değil mi? He, evet evet onu düşündüm. Doğru, doğru! Bir de şeylerin, İtalyanların şey var ya, emm Ya, gerçi bu arada, eee, ben Amerika'dayım ve buradaki, ımm
He, diavola! He, diavola şeytan demek. Evet, evet. He he. He, evet, evet. Hı hı. Hı hı.
yiyecek adları her zaman, işte, mesela İtalya'dan çok şey almışlar ama her zaman İtalya'dakilerle aynı anlama gelmiyor. Mesela, eee, burada Alfredo sosu denilen şey, işte, böyle, bayağı kremalı filan so bir sos. Ama sanırım İtalya'da Alfredo'yu daha farklı yapıyorlar. Sadece, işte, eee, parmesan ve şeyle, eee, tereyağıyla filan yapıyorlar galiba, yani, sallamayayım ama. Burada mesela şey var bir tane, ımm, eee, arrabbiata dedikleri bir sos var. O da sanırım a arrabbiata hani, Arap kelimesinden mi geliyor acaba, diye düşünüyorum. O da acılı bir sos bu arada.
Hıı. Evet, evet. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet, ben de aynısını düşündüm. Hadi, işte, sıcaklıklarından falan çok şey o bi birçok sebebini düşündüm. Eee
I hı. I hı. Evet, evet, olabilir. Evet, yani, Araplar biraz da baharatlı yiyorlar filan belki oradan bir
Evet, evet, evet! Ben de aynısını düşünmüştüm, yani, eee, hiç araştırmadım ama öyle düşündüm, öyle, eee, kanıya vardım. Hiç araştırmadım açıkçası. Ama He he.
I hı. Peki, mesela, hani, bu pizzayı beğendin ya Sözünü kesiyorum kusura bakma. Pizzayı çok beğendin. Oradaki, hani, ortam çok güzel senin için. Sen onu evde tekrarlamaya çalışıyor musun? Bu bu şey yapıyor mu, hani, yeme alışkanlıklarını değiştirdi mi en azından?
Lütfen! He he. Evet. Hıh.